Что в обычном дне приносит тебе маленькую радость?
Э, ну, в первую очередь, э, наверное, возможность заниматься своими хобби. А, заниматься любимыми делами, так сказать, э. Ну, те же книги читать и так далее. Ну, и, наверно, во вторую очередь такую- это возможность общаться с моей лучшей подругой <chuckles> и возможность, в принципе, с ней проводить время, м. Хотя мы, знаешь, на таком расстоянии. А, она в Украине, я в Германии. Вот, но мы всё еще общаемся каждый день. И, м, вот после общения с ней у меня прям, а, все, знаешь, проблемы улетучиваются. <giggles> Вот, и прям
Так. Мгм. Мгм. То есть, ну, вот когда тебе становится тяжело, вот какой-то этот, вообще, совсем раздрай, то ты звонишь ей или как-то связываешься с ней?
А, ну да, мы, в принципе, у нас такая привычка, что мы вечером созваниваемся, то есть, а, вот часов, наверно, 6-5. И мы знаем, что вот 1 из нас 100 % уже сидит в звонке. Нужно просто зайти второму. <chuckles> Вот. Э, так что я з в любом дне знаю, что каким бы плохим он ни был, вечером я <chuckles> зайду в звонок, мы поговорим, и у меня будет хорошее настроение.
Мгм. Мгм. А как долго вы обычно общаетесь? Вот ты упомянула, что вы общаетесь каждый вечер, да, неважно, вне зависимости от того, плохое ли у тебя настроение или хорошее. То есть, и в радости и в горе, а, радости и в печали, да, она всё равно, э, на связи. А вот, э, когда тебе становится вот очень плохо или ты находишься на каком-то вот таком дне, так называемом, м, как происходит ваше общение? Вот как долго вы общаетесь? Оно отличается от общения в обычный день?
Мгм. <laughs> Да-да. Мгм. Мгм. А. Ну, я бы не сказала, что оно отличается, потому что, мне кажется, это пока что на данный момент единственное общение, которое у меня есть, э, ну, такое длинное. Вот. Э. И м мы не общаемся щас много, потому что вот у нее учеба, она в университете учится. И щас конец семестра, у нее <chuckles> долги, э, куча проектов, нужно сдать. Поэтому сейчас мы общаемся, знаешь, не не больше, наверно, часов 4 в день. Вот, э, но если это какие-то, допустим, ее каникулы, потому что я сейчас, э, работаю, у меня каникул нет. Но если это ее каникулы, я выделяю ей прям целый день на выходных, э. Вот, мы можем днями говорить. <giggles> Вот, очень часто мы на каникулах, если это лето, то разговариваем, э, буквально, э, ну, типа, 24 на 7. Э, можем 2 дня подряд говорить и не выходить из звонка. Ну, то есть, <giggles> да, много говорим.
Няк, хорошо. А вы общаетесь только, получается, по, э, телефону, да, через интернет? Ты упомянула, что она в другой стране. Она может когда-нибудь тебя навещать? Или можешь ли ты ее навещать лично?
М. Да, но по компьютеру, ну, боль Да-да-да. Ну, а, я ее навещала, наверное, вот 4-5 лет назад. А, я к ней приезжала на пару недель, и она точно так же приезжала ко мне на пару месяцев. По-моему, полгода мы жили вместе, э, вот, потом она уехала обратно. О, но сейчас у нас нет возможности, знаешь, навещать друг друга, потому что, ну, ситуация в Украине- понятно дело. Вот. А, и мы всё-таки собираемся съехаться вот в конце ее учебы, когда она за ну, получит <chuckles> свой диплом. Вот, она собирается переехать в Германию. И, ну, тогда мы, конечно же, будем видеться чаще. <chuckles>
Ну, классно.
Мгм.
Же ты еще вот упомянула, что ты любишь читать, когда тебе неприятно, когда что-то неприятное про или просто у тя у тебя плохое настроение. Ты читаешь, ам
Да. Мгм. <coughs>
Это происходит в какой-то определённый момент или у тебя есть, э, какой-то ритуал, или какое-то расписание. Например, ты читаешь по утрам или по вечерам, или на выходных.
М, ну
Или просто можешь взяться за книгу, и когда з чувствуешь себя нехорошо.
<chuckles> Ну, э, бывают моменты, знаешь, когда вот всю неделю ходишь и думаешь, вот я эту книгу хочу почитать. Просто времени нету. И просто я такой человек, который, вот, если читает, то, в, ну, читает сразу и до конца, не оставляет типа, знаешь, на потом. А для того, чтобы одну книгу прочитать, нужно хотя бы день потратить. Вот, поэтому я иногда прям книги откладываю. Но я люблю почитать вечером перед сном. Но это я читаю, знаешь, такие короткие либо рассказы, либо читаю то, что я уже читала. Потому что это меня расслабляет и, <chuckles> знаешь, э, заставляет думать о хороших вещах, а не вот о т о том, какой плохой ден день у меня был. Вот, а, так что, м?
А есть Мгм. А, а есть ли какие-то определённые книги или, может быть, какая-то любимая книга, вот которая котор которую ты прибегаешь или перечитываешь, есть такая книга или такой автор?
Да. А ну, я бы назвала 2: 1 это "Благие знамения", а, Терри Пла Пратчетта и Нила Геймана. А, классная такая фэнтезийная книга. А, вот, и 2, м, "Демиан" Германа Гессе. Вот, э, она очень короткая. То есть она, по-моему, не больше ть 100 страниц. Её можно прочитать, знаешь, за, э, минут 40 <chuckles> где-то так. Вот. Э, поэтому либо вот её, либо "Благие знамения". Знаешь, у меня есть там закладки на каких-то интересных моментах, которые я могу, знаешь, перечитать, э, вспомнить, э, где-то посмеяться, потому что это очень такая весёлая юмористическая книга. Вот.
Мгм. Мгм. Отлично. Слушай, хорошо, что, вот, чтение так тебя, а, ну, как бы уносит в другой мир. Ам.
Мгм.
Бывало ли такое, что когда-то вот тебе плохо и ни общение с твоей подругой, ни чтение не помогали тебе, и что ты делала в такие моменты?
Ну, я думаю, нет, э, потому что в любом случае я знаю, что я позвоню, вот, подруге, и я ей скажу, что у меня плохое настроение, она что-то предложит, чтобы я отвлеклась от всех своих проблем, то есть проблемы не уйдут, но я от них отвлекусь и на какое то время, вот, забуду о том, что <chuckles> всё плохо. Вот. А, то есть мы найдем, чем заняться. Вот. Э, но такого, что решиться проблемы такого нет. И я бы сказала, что, вот, после разговора с ней, э, после, м, совместного такого времяпровождения, м, я выйду уже, знаешь, такой свеженькой, и <chuckles> у меня будут силы решать свои проблемы.
Мгм. Ну хорошо, конечно, очень хорошо, когда тебе я есть вот так, на кого опереться.
Мгм.
Слушай, а есть ли ещё какие-нибудь, а, вещи вот, допустим, а, ну вот выс выс созваниваетесь или списываетесь с подругой, ты говоришь в определенное время. А вот если тебе нужно что-то сейчас, а твоя подруга недоступна? Или там нету книги почитать. Есть ли какие-то ещё маленькие, э, ритуалы или что-то ещё, что вот так на план Б, так сказать?
Мгм. Э, м <laughs> Да, конечно. Я многим увлекаюсь на самом деле. Я там, знаешь, комиксы люблю с читать. Э, мангу могу почитать, э, если это не книга. Вот, э, могу порисовать, потому что у меня вот, э, рисование- это моё хобби. А, могу выйти куда-то погулять. То есть у меня, э, есть несколько друзей, с которыми я могу вот пообщаться, знаешь, на улице. Вот. А, могу пойти, может быть, в спортзал сходить, то есть поиграть в волейбол, э, либо съездить к подруге. У нее есть пианино. А, а я иногда у меня появляется, знаешь, ж желание поиграть. А, м, вот. Может быть, на барабанах даже.
Ну это классно! Ты говоришь, на барабанах также, да, еще?
Мгм, да-да-да. <chuckles>
Ну, то есть, на барабанах можно, там, отбарабанить, вообще не только, там, грусть свою вывести, но и вообще, там, злость. <chuckles>
Да. Да-да. Н-да. <chuckles> Да, это такой способ, а, избавиться от негатива. <chuckles>
Да, то есть, ну, у тебя много есть возможностей, много есть разных, а, вещей, которые ты могла бы, ну, к которым ты могла бы прибегнуть, если у тебя плохое настроение.
Да, конечно. Ну, включая ту же музыку, например. Можно что-то включить. А, я увлекаюсь мюзиклами. Можно включить какой-то мюзикл, который там идёт, знаешь, э, 2,5 часа, и на 2 с полочи с половиной часа <chuckles> вырубиться, <chuckles> знаешь, отключиться от реальности. Вот. А, либо сериал какой-то посмотреть. Ам, мультик тоже можно посмотреть. Ну, то есть, знаешь, такое, что, вот, приносит мне какой-то, знаешь, дофамин.
Мгм. М, да, да, понятно. Приносит какую-нибудь радость.
Мгм.
Слушай, а вот, эм, ты помнишь себя, когда ты была, вот, ещё маленькой? Вот как у тебя появилась именно вот такая связь чтения, например, того же самого чтения, о котором ты упомянула, и вот расслабление? Ты всегда любила читать? Как тебе призн кто те привил вообще вот такой интерес к чтению?
Мгм. Ой, я всё детство, вот, наверное, до 7 лет я жила с бабушкой, и, э, родителей не часто видела, но бабушка, вот, была моим, так сказать, моей 1 мамой. Э, вот она учила меня читать, писать, английскому, немецкому. То есть, я когда в школу пришла, я уже всё знала. <laughs> Вот, так что, и и вот бабушка мне привила, наверное, любовь к чтению. Э, даже не любовь, а, вот, эм, знаешь, когда в школу приходишь, тебя заставляют читать, и дети не хотят. Вот у меня такого не было. Я, наоборот, ну, типа читала, я понимала, что это интересно, прекра э, прикольно. Вот, а потом уже, когда бабушки не стало, и я стала постарше, а, я уже начала, знаешь, свои книги искать, то есть не только школьную программу. А, и не только что мне советовала бабушка, а вот то, что лично мне интересно. Э, я начала с Шерлока Холмса <chuckles> Конан Дойля. Вот. Э, и в вот с него началась моя любовь, в принципе, к книгам, <chuckles> а, к чтению в том числе. То есть читать я и так любила, но именно книги, а, покупать, коллекционировать, вот это вот началось с Шерлока Холмса у меня.
М, интересно. А ты помнишь, ты ст п ай, даже не то, что помнишь, ты перечитываешь иногда эти книги своего детства?
Да, конечно. М, мне кажется, вот я недавно, кстати, я начала перечитывать Шерлока Холмса. А, первый рассказ "Этюд в багровых тонах". А, просто потому что это такая ностальгия. <chuckles> Я помню, как я брала книги из библиотеки сначала, а, чтобы почитать, вот, на каникулах, когда я к бабушке ехала, а, наоборот, к дедушке. Вот. Э, и потом, когда я прочитала все, что были в библиотеке, я подумала, я хочу себе купить их. Мне кажется, первые мои деньги карманные, которые мне дали, э, вот дедушка мне давал. Э, я их потратила на всю серию книг по Шерлоку Холмсу. <chuckles> Вот, она до сих пор со мной. Мне тогда было ещё, наверное, лет 11, когда я её купила. Вот. Э, так что я иногда даже, вот, открываю, <chuckles> что-то смотрю. Я там, кстати, не отмечала ничего. Вот, н в отличие от, знаешь, современных книг, э, где я уже взрослая. <chuckles> Вот я их читаю, и я что-то отмечаю, где-то закладки ложу. Вот в Шерлоке я ничего не отмечала, э, о чём очень за жалею <chuckles> иногда. Мгм.
Почему так? А почему ты там не отмечала именно в, а, в этой книге ничего?
Ну, э, мне было 11. Я была такая, знаешь, маленькая. <chuckles> Вот, и
А, ты, то есть, ещё не д не подумала об этом, да?
Да, да, наверно, не подумала. Но и, как бы, я купила книгу за свои деньги. Я, как бы, сама раскошелилась. И мне было очень жалко в ней что-то, например, писать или, э, как-то её, ну, закладками портить, потому что некоторые закладки они такие широкие. Вот, и если их положил, то, м, изгиб книги он очень сильно портится. Ну, короче, э, я тогда очень с бережно относилась к книгам. Не то, чтобы я сейчас как-то, знаешь, по-свински <chuckles> отношусь к книгам, а просто раньше я прям, для меня книга была, знаешь, зеницей ока. <laughs>
Мгм. Понятно. Слушай, да, хорошо, что у тебя есть такое хобби, которое, э, ну тебя расслабляет и которое также тебя ну ну ну получается тебя обогащает, в общем-то, щетинит, это очень полезная вещь.
Мгм. Мгм.
Да, классно, спасибо, что поделилась. Знаешь, что вот я ещё хочу тебя спросить, а, ты упомянула, вот, что ты живёшь в Германии. А есть ли у тебя такие радости, вот, допустим, а, просто выйти погулять, посмотреть, сходить куда-нибудь, там, в какой-нибудь парк или что-то такое?
Мгм. Э, да, конечно, я могу как и погулять, как и знаешь, типа съездить в какой-то другой новый город. Потому что Германия огромная, и красивых городов тут очень много, красивых мест тут очень много, и они доступны. То есть, если, допустим, я жила в Украине, и поехать, допустим, из Николаева в Киев, а, это нужно было раскошелиться <chuckles> очень сильно, то в Германии тут всё очень легко и доступно. Поэтому я люблю просто сесть на поезд и поехать в какой-то замок посмотреть или в горы. Э, вот. Э, тут Австрия рядом тоже. Можно в Австрию тоже съездить. Там озёра классные, а, и Альпы. Ну, короче, мне нравится тоже на свежем воздухе, вот, гулять, <chuckles> что-то новое смотреть. Я фотографией увлекаюсь. А, так что для меня пофотографировать, м, горы и леса- это, вот, тоже такое маленькое хобби.
М, наверняка, да. Мгм. Мгм. О, интересно. Ну это очень классное хобби, конечно, тоже такое креативное. А, м, ты потом делишься, наверно, с твоей подругой, да, или там, э, онлайн также?
М, да, да. <chuckles> Да, я скидываю ей. И ж мы вместе, знаешь, отбираем 10 фотографий, которые я публикую, там, в "Инстаграме", например. <chuckles>
Мгм. Очень классно. Слушай, а как часто ты этим занимаешься? И можешь ли ты этим заниматься, когда, вот, тебе грустно?
А, ну, когда время есть. Э, это, вот, первый, наверно, такой критерий, когда, вот, выходные. Потому что сейчас я занята, сейчас работа, учёба, э, не получается куда-то поездить. Но я вот, э, может быть, на рождественских каникулах, то есть, а, п хочу поехать, э, на границу Франции. Э, там, где Европа-парк, э, где аттракционы. Вот. Ну, то есть, это нечасто, то есть, это <chuckles> может, э, раз, э, в 3 раз в 2 месяца, э, вот так я выбираюсь куда-то. Э, ну, конечно, если это, знаешь, э, лето, если хорошая погода и делать нечего, отпуск, то, конечно же, я могу каждый день куда-то ездить.
Мгм. Да, это очень классно. З ну, то есть, у тебя вообще очень огромная такая, а, ранжированные активности, очень разные. Вот прямо от одного до другого, там просто 1000000 разных активностей. То есть, тебе быть на дне- это п вообще ничто. Можно подруге позвонить, можно сходить пофотографировать, книги почитать. У тебя очень классные хобби, на самом деле, очень, ам, продуктивные такие и полезные. То есть, э, ну, спасибо, что поделилась. Это очень вдохновляющие
<chuckles> Да, да. <laughs> Мгм. Мгм. Да, спасибо, что
очень вдохновляющие идеи. Спасибо тебе, было приятно послушать. Пока-пока.
спасибо, что послушала. <chuckles> Было приятно поговорить.